X xin chào bạn. Ừm. Ừm. Ưm.
Hello, x xin chào bạn. <chuckles> Không biết ngày hôm nay của bạn như nào?
À, hôm nay là ngày cuối tuần cho nên là mình cũng, a, tranh thủ, ơ, dọn dẹp nè, rồi đi chợ rồi chuẩn bị đồ ăn, cả tuần thì mình bận rộn rồi cho nên là, à, là mình cũng tranh thủ chuẩn bị. Còn bạn thì sao?
<scoffs> Ừm. Ừm, à, à. À, ừm. À. À, ừm. À, hôm nay thì, kiểu, mình cũng, a, cũng khá là rảnh rang ấy. Nên là, kiểu, mình cũng ở nhà, kiểu, ờ, cầm điện thoại xem tin tức các kiểu ở trên mạng thôi ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. À! Tức là mình cũng có thời gian để mình xem, ơ, tin tức này kia, đúng hông? Ừm, ừm, thế thì bạn bạn bạn thường hay đọc những cái tin tức qua những cái kênh nào? Qua những cái kênh truyền thông nào vậy?
Vâng. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, cũng ơ, tại vì Ờ. À, mình á?